هاقول لحضرتك، هو إحنا لو قُلنا إن الوقت بتاع الشُّغل وبتاع بيتك وحياتك الشخصية، لازم تقسمُه ولازم تعملُه لأ، ما ينفعش هاقول لحضرتك ليه آآ أنت في شُغلك بيحتاجوك عشان خبرتك مثلًا، بيحتاجوك تقعُد ساعة زيادة ساعتين زيادة آه، بدون مُقابل، ولكن ل ليهم تقدير وليهم قيمة تانية عند عند آآ رؤساء مجلس الإدارة وعند أنت فاهمني إزاي؟ فب لو احتاجوك ساعة ساعتين في الشُّغل إيه المانع، خلِّيني قاعد ساعة ساعتين، طب ما هتروّّح عشان بيتك.
إمم. طَب ما هو ده ممكن يأثّر ممكن يأثّر معاك برضه على على حوار إن ما بياكُل من وقتك اللي ممكن تقعُده مع أهلك وتقضيّه مع أُسرتك مثلًا، زوجتك أو أولادك.
ما أنا هاقول لك حاجة، ما هاقول لحضرتك حاجة، أنت لو أهلك عرفوا إن أنت في شُغل، وإن أنت مثلًا زوجتك وأولادك يعني عرفوا إن أنت في شُغل، وهُم متأكدين إن الشُّغل دَوّة هو سبب استقامة الحياة عندهم، فهُم في الحالة دي هيعملوا إيه، هيأمنوا وهيرضخوا، لإن أنا مش شايف إن أنا مثلًا يعني أنا عارف آآ، عارف هاقول لحضرتك حاجة، عارف الاختلاف يبقى إمتى ما أنا هاقول لك، الإختلاف عارف يبقى إمتى، لو أنا مثلًا سايبهم ونازل اقعُد على القهوة، لو أنا سايبهم ورايح اقعُد مع صاحبي فاهم إزاي؟ لو أنا سايبهم ورايح اصطاد مثلًا، أنا سايبهم ورايح المصيف، كُلّ ده آه، أنا معاك هيبقى في إختلاف، ولكن أنا في شُغل.
أنا م مُتفق معاك، مُتفق معاك بس يعني ال فهم بس أنا أنا قصدي من كلامي بس إن هو هُم ال أ المقصود كُلّه إن هو هُم ليهم حق عليك بس، يعني ادّي لهم وقت حتى لو كان هو الوقت اللي أنت بتدّيه لشُّغلك عشان آآ تتطوّر وتبقى أحسن، معاك وكُلّ حاجة، بس ليهم حق عليك، ادّيهم وقت برضه، ما يبقاش قاعد في الشُّغل ما يبقاش قاعد في الشُّغل مثلًا بال12، 14 ساعة، وبتنام 8 ساعات، فأنت ممكن ما تلاقيش غير ساعتين بالعافية، يعني فده ممكن يكون وقت قليل إنّك تقضيه مع إمم.
أكيد. م ما فيش كلام. بُص هاقول لك حاجة، أ مبدئيًا مش بيبقى كُلّ يوم الكلام ده طبعًا أنت فاهم إزاي؟ آآ بيبقى مَرّة في الأسبوع، مَرّة في ال مرتين في الأسبوع، بقيت الأسبوع أنت بتروح في وقتك، عندك الWeekend بتاعك يومين، آآ جمعة وسَبت أنت بتاخد وقتك فيهم، وبتعمل خطة كويسة عشان تخرُج، عشان تروح، عشان تيجي، تزور حبايبك بتاع مش عارف إيه، فأنت لازم يكون في عندك وقت لأسرتك ده ما فيهاش كلام، لكن اللي بيقعد في شُغله ب14 ساعة طول النهار، آآ يعني معلش أصل أنا مش فاتح ورشة أنت فاهم؟ مستني من 9:00 ص لحد الساعة 22:00، 23:00 أنا في شركة محترمة شركة كبيرة، آآ مُهمتك كذا، كذا، كذا تاسكاتك كده، كده، كده خلّصتها يالّا باي باي مع السلامة فاهمني إزاي؟ خاصةً كمان لمّا تبقى راجل مسؤول، أنت ما بتتكلمش مثلًا مع حد بيرُوح وردية ويمشي، أنت بتتكلم مع رئيس قسم، فمعنى كده إيه، في خطة محطوطة، في إجتماعات، في سفر في في ندوات، في مؤتمرات، فأنت بتتعامل على أساس إن آآ الشُّغل هو آآ اللي بيمشّي الحياة، لكن ما ينفعش الحياة تمشّي الشُّغل.
فبيبقى في Weekend آه بالضبط، أيوه. إمم. بالضبط.